Benim bu hayatta temizlik ve temizlik düzeniyle ilgili bazı problemlerim var. Yani, zannediyorum, eee, normal insanlar, <chuckles> yani, bu konuda çok konuşma fırsatı bulamadım ama etrafımdaki insanlardan gözlemlediğim kadarıyla, eee, haftada 1 ya da 2 yani böyle bir temizlik günleri var insanların ve temizlik yap lar. Eee, maalesef bu iş bende böyle işlemiyor yani belki plansız ve programsız dan da kaynaklı düzenli bir temizleme rutinim yok, eee, ve, eee, farklı odalar, farklı eşyalar farklı zamanlarda, aaa, temizlik ihtiyacı hissettiriyor bu sebeple, hepsini aynı gün, eee, temizlemediğim için. Ve bu inanılmaz yorucu oluyor yani aslında insanlar haftada 1 ya da 2 gün temizlik yaparken ben her gün temizlik yapıyor oluyorum. Günün sonunda gerçekten çok yoru
Tamam. Hı hı. Olabilir. Hı hı. Tamam. Anladım. Eee, peki şu an, eee, temizlik, eee, alışkanlıkların nasıl? Yani hani bir rutinini bana anlatabilir misin? Eee, belli günler belli odaları mı temizleniyo temizliyorsun ya da, emm, sana yardımcı olan biri var mı ya da eşin ya da, hani, aile üyelerinden birileri?
Tabii. E, he. Eee, maalesef yardımcı olan biri yok. Eee, yani, aile üyelerim yanımda değil yurt dışında yaşamamdan dolayı. Eşimle birlikte yaşıyorum. Ya, bu arada hakkını yemeyeyim, eee, ben mesela tuvalet temizlemekten hiç hoşlanmıyorum, onu o temizliyor. Hani, onun daimî görevi o <chuckles> ama bir tek o, yani. Sonuçta evin başka şeyleri de var, eee, ve benim bir düzenim olmadığı için, işte, bazen olur, oda oda olur. İşte, eee, bazen işte, mesela camları silerim, süpürge yapmam. Eee, toz alırım, süpürge yapmam. Yani, hepsinin günü bambaşka. O an, o sabah uyandığımda benim canım ne istiyorsa, yani, çöp atarım, işte, ama mesela bütün çöpleri atmam. Bir çöpü atarım, bir çöpü diğer gün atarım. Yani, böyle çok enteresan, hakikaten bana bile enteresan geliyor. Düzensizlik içerisinde bir düzen kurmuş durumdayım, eee, ama, işte, böyle olunca her şey farklı zamanlarda kirleniyor ve sürekli bir şey yapıyor oluyorsun tabii.
Hı hı. E? Süper. <chuckles> Olur. I hı. Enteresan. I hı. Eee, öncelikle anlıyorum. Yani, ev, eee, ve eşyalarını düzenli temizleme rutini, eee, ve bunu oluşturmak, eee, gerçekten zor, eee, ve bu konuda, eee, yorulduğunu da, eee, görebiliyorum, duyabiliyorum. Eee, böyle alışkanlıklar bazen, eee, düşündüğümüzden daha, eee, zor oturuyor insanın hayatına. Eee, bir de, eee, istek de var tabii burada. Yani, insan istemeyerek, eee, yapıyorsa bunları, eee, biraz erteleyebiliyor ya da, eee, o anda hızlı hızlı eksik, eee, yapabiliyor. Eee, bu da biraz motivasyonu düşürebiliyor tabii ki. Eee, şunu sormak istiyorum, sen de, eee, istemeyerek yapanlardan mısın? Yani, hani, düzen istiyorsun, temizlik eee, temiz olsun istiyorsun, evet ama o kişi, eee, yapan kişi sen olma, başkası olsun. Bu böyle mi bakış açısı senin de?
Evet. Evet. He he. Iıı, aslında ne demek istediğini çok iyi anladım. Bazen, şey, oluyor, evet, ben, ııı, sevmeyerek temizlik yapanım. Yani, hani, ol olması gerektiği kadar temiz olsa yeterli, ııı, kısmındayım, böyle bir bakış açısına sahibim ama demek istediğini de anladım. Bazen, şey, oluyor, ııı, temizliği çok yaparsan eğer onun bir sınırı var bence, böyle, 1-2 saat artık bilemiyorum, bir zehir geliyor insanın içine ve her şeyi temizlemek isteyip her şeyin daha temiz olmasını dil ve, böyle, o sana terapi gibi oluyor. Iıı, çok nadir de olsa arada o kısma geçiyorum, onu alıyorum. O tadı da biliyorum o yüzden, ııı, ama çoğunlukla diğer kısımdayım, yani, istemeyerek. Yani, mesela dün bir misafirimi ağırlamak durumunda kaldım. O yüzden misafir ağırlamayı da çok sevmem mesela yapmam gerekiyor öncesinde. Evet, eee, ve, hani, temizliyorum, temizledim. Ev çok temiz, tamam, gelebilir artık misafirim. Tam böyle, işte, 15 dakika kalmış, yani, yürüyorsun ya evin içinde, yani, saç düşüyor. Sürekli elimde bir ıslak mendil, bir bir şey, bir o çamaşır sulu ıslak mendillerden aldım. Böyle yerde emekleyerek sürekli bir yer siliyorum, yani, saç temizliyorum. Yani, aslında bu evi o gün temizlemişim. Gerçekten, ııı, düzensizliğimden kaynaklı bir problem mi yoksa herkes mi böyle şeyler yaşıyor gerçekten bunu duymak çok isterdim.
Hı hı. Tamam. Doğru. Hı hı. Öyle mi? Hı hı. Evet. Hıı. I hı. <chuckles> Anlıyorum. Eee, öncelikle, eee, bu ev temizle eee, durumundan bence çoğu insan muzdarip. Eee, hani, e özellikle de, eee, gerçekten, eee, temizlik aşığı değilsen, yani, ç ki çünkü kimi bazı insanlar var, hani, böyle o foşur foşur yıkama durumunu o kadar çok seviyorlar ki terapi gibi, eee, bazı insanlar da, eee, hani, anlattığın gibi, eee, "Yeterli temizlikte olsun. O kadar, eee, hani, ileri boyutta, eee, temiz olmasına gerek yok. E, zaten, eee, pislenecek." mantığı. Yani, hani, "Ben onu ne kadar çok, eee, bal dök yala da yapsam, eee, ya 1 saat sonra oraya toz ya da saç dökülecek. Ne gerek var o kadar uğraşmama?" mantığı var. Aslında doğru bir bakış açısı. Eee, kendini çok, ımm, hani, yıpratmadan, eee, ilerlemek istiyorsun. Eee, hani, bunu görmüş olman güzel. Eee, sadece sana, eee, tavsiye vermemi istersen şöyle yapabilirsin. Eee, hani, her gün, eee, belli odalarda kendini, hani, eee, yormadan, eee, çok pratik, eee, ilerleyebilirsin. Yani, hani, sabah kalktığında, eee, yani, temiz olmaktansa daha çok düzenli olmak senin, eee, bakış açını biraz daha rahatlatabilir. Yani, hani, eee, evde çocuk da yok anladığım kadarıyla şu anda. Eee, hani, aslında pisleten ya da, hani, dağıtan sen ya da eşin. <chuckles> O yüzden belli kurallar, eee, uygulandığında ya da belli kurallar koyulduğunda bunu, eee, uygulayacak 2 kişisiniz. Eee, kendinizden sorumlusunuz aslında. Eee, bu sebeple, eee, belli bir, eee, temizlik, eee, planı yapıp yani, hani, pazartesi günü, eee, uyandığında, eee, hızlıca mu muttfak tezgâhı mesela, hani, hafta sonu belki, emm, eğlenceden ya da, hani, pişkinlikten diyeyim yapamayabilirsin, eee, ya da istemeyebilirsin, erteleyebilirsin. Hani, pazartesi günü mutfağı temizleme durumu olabilir senin için. Hani, belli plan pazartesi, salı, çarşamba günlerinde yani hafta içi günlerinde belli saatlerde, eee, bazı, eee, yerlerin temizlik, eee, eee, rutinleri oluşursa belki daha iyi olabilir. Ne dersin? Yani, hani, günlere bölüp, emm, ya pratik bir şekilde, eee, ilerleme durumun durumun nasıl, eee, bakarsın, eee, sence?
Hı hı. Evet. <chuckles> Kesinlikle. Tabii. Doğru. Evet. Kesinlikle. <chuckles> I hı. Tabii. Hı hı. Aslında, eee, mantıklı, eee, söylediğin, yani, mutfak da çok önemli, eee, bir gerçekten noktada, yani, ııı, hafta sonu dediğin gibi ben dağınık bırakabiliyorum, dağınıklık problemi olan da bir insanım. Iıı, dolayısıyla, işte, bulaşık makinesini atıyorum pazar günü ben çalıştırdığımda o temiz, ııı, bulaşıklar bulaşık makinesinde kalıyor. Tabii kirliler de, işte, bir şeyler yenilmiştir, içilmiştir, tezgâhta kalıyor. Dolayısıyla pazartesi sabah zaten dağınık bir eve uyanıyor oluyorum. Evet, belki pazartesi sabah için, hani, mutfak düşünülebilir çünkü en dağınık olduğu gün zannediyorum o gün. Iıı, bir de bizim bulaşık makinemiz yaşadığımız ülkeden de dolayı yarım büyük yani mesela Türkiye'de normal büyük oluyor, burada yarısı kadar yani biz 2 kişi olmamıza rağmen, e, misafir geldiğinde zaten, eee, çok kötü oluyor ortalık, 2 kişi olmamıza rağmen günde 2 kez çalıştırıyorum yani enteresan. Belki b bu da biraz beni yoruyor olabilir çünkü sürekli bir doldur boşalt, ııı, modunda bir devridaim yaptırmak zorundayım yoksa tezgâhın üstü, ııı, çok fazla dağılıyor. Eee, yani evet, pazartesi gününe mutfağı ayırabilirim. <smacks lips> Imm, belki arada, hani, boşluk bırakarak, salıyı değil de, işte, diğer gün çarşamba olabilir ama yine de şunu biliyorum ki bence, hani, süpürge ve toz alma, hani, mutfak ve banyodan ziyade sanki tek günde yapılmalı gibi çünkü e, o da bölününce tozlar da bir odadan diğer odaya gidiyor gibi hissediyorum ben. Öyle olunca her gün temizlik
Normal. Hı hı. Aynen. A! Doğru. Hı hı. Anladım. Hı hı. Kesinlikle. Tabii ki. Yani, sana şunu söylemek istiyorum. Eee, şimdi ha her gün sen, eee, aynı şeyleri de yapınca tabii ki, eee, problem, eee, yaşıyorsun. Çünkü, eee, hep aynı şeyler, eee, ve her gün ve bu seni boğuyor. Eee, işte, makine tuttuktan sonra üzerine, işte, eee, os aslında, eee, çamaşır sulu ıslak bezlerden almışsın, kullan at. O senin için çok, eee, bence, hani, değerli bir şey. Çünkü, hani, bez yıkama, eee, problemini ortadan kaldırmışsın. Güzel bir, eee, taktik bu. Emm, yani, üşenmeden hemen ardından gördüğün şeyi yaptığın anda bu seni biraz daha keyiflendirecek. Yani, hani, işlerini erteledikten sonra o sana, böyle, eee, bir yük geliyor. Eee, hep kafanın içinde, zihninde o iş tamamlanmadı ve onu yapacaksın, eee, durumu var ve, hani, bir süre sonra, eee, bıkıyorsun. Yani, onu düşünmekten de, onu, eee, yapma isteği sürekli olmasından da o yüzden, eee, ertelemeden, eee, hani, o ben seni yeneceğim mantığıyla, hani, o bulaşıklar orada duruyor ya, "Ben seni yeneceğim, sen beni yenemezsin." deyip kalkıp, eee, yapmak, eee, motivasyonunu artırabilir. Çünkü, eee, yani, biliyorum, temizlediğin şey hemen kirleniyor ve, hani, bunun, eee, bir motivasyonu aslında yok. E, yaptığın şey, eee, nankör bir, eee, durum. Hemen kirleniyor. O yüzden kendine karşı nazik olacaksın bence. Zorlandığın günlerde de, hani, suçluluk hissetmek yerine diyeceksin ki, "Bugün elimden gelen buydu." Uzun vadede, eee, motivasyonunu, eee, korumana bu sözler yardımcı olabilir ve şunu önerebilirim, bazı hatırlatıcılar ve, <swallows> hani, dedim ya, basit haftalık plan oluşturmak, ııı, işe yarayabilir. Eee, rutinin tamamen bu arada kusursuz olamaz. Eminim ki, iii, bazı günlerde onları yapamayacak durumda olabilirsin. Hasta olabilirsin, istemeyebilirsin. Hani, bu konuda yavaş yavaş bir düzen oluşturmak, eee, senin için daha iyi olabilir. Emm, ne dersin?
Evet. Evet. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Maalesef. Evet. Çok haklısın. Iıı, yani, aslında çok güzel noktalara değindin. Eee, bir kere şefkatli olma kısmı, ııı, çok hoşuma gitti. Sanırım, eee, ben biraz daha, eee, kendime acımasız davrandığım bir noktadayım. Dolayısıyla eee, yani, o gün dediğin gibi mesela elimden gelmemiş olabilir, bu çok insani bir durum ama öyle öyle olduysa da, yani, o gün elimden gelmediyse ertesi gün için, ııı, acımasız davranıyorum. Belki de aslında bunun, ııı, uzun sürmesi, eee, bu kadar, eee, parça parça yapılmasının sebebi bu da olabilir. Iıı, bir şey de denemek istiyorum. Yani, yapmayayım mesela, hani, belki eşim rahatsız olur yapar, ııı, ya da belki yardım, ııı, alabilirim arada sırada, ııı, ama aynı zamanda bütün bunları yaparken yine senin de dediğin gibi şefkatli olmayı ve, ımm yardım istememe rağmen eşimden veya yardımcı bir abladan, ııı, planlı ve programlı daha çok, yani, bunu kademe kademe arttırırsam sanırım daha şefkatli olur diye düşünüyorum. Iıı, yani, bu kendine kötü davranma kısmı, ııı, çok hoşuma gitti gerçekten, çok teşekkür ederim. Benim için, ııı, çok değerli ve hatırlatıcı oldu. Iıı, diğer tavsiyelerin için de ayrıca teşekkür ediyorum.
Süper. Hı hı. Doğru. <chuckles> Tabii ki. Tabii. Rica ederim. Rica ederim. Umarım, eee, bu konuda biraz daha dediğim gibi kendine haksızlık etmeden, eee, yavaş yavaş ilerlersin. Eee, çünkü bu, eee, yaptığın temizlik yine kirlenecek. Bunu asla unutma bence. Eee, benimle paylaştığın için çok teşekkür ederim. Umarım her şey gönlünce olur. Hoşça kal.
Evet. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.